لا، لأ، خالص خالص مش غيرة، كانت الموضوع نابع ومش خوف عليا برضو كان ال ال ال الموضوع نابع من إن أنا هُم زعلانين إن إحنا نعمل Career Shift ونسيب مجالنا ونشتغل في حاجة زي كده، طالما زعلانين عل غيرانين على المهنة وعلى شغلنا وإن أنت ليه عملت كده؟ وأنت كفاية عليك الماجستير وال والشغل وكفاية ده ما تعملش في نفسك كده وتقع منه، في نفسي إيه؟ هو أنا باموت نفسي! <chuckles> بالعكس، أنا باحاول أعمل فلوس من مصادر دخل تانية ده أنا يعتبر كده كويس، فبدأت أقنعهم بقى بالموضوع ده.
امم. آه. مقهورين ب آه. امم. وهل اقتنعوا بعد كل ده والّا فضلوا مصممين؟
واحد منهم اقتنع والتاني لأ، ما هُم كانوا اتنين اللي مقربين مني، واحد دماغه ناشفة ما بت ما باقدرش أع أعدلها يعني، فاللي هو يقول لي: "لا، لا، لأ" آه، يقول لي: "لا، لا أنت أي كلام، أنت فستك." اللي هو <laughs> "أنت ما عرفتش تجيب شغلانة في المجال" قُلت له يعني: "لأ، واسم الله أنت اللي عارف تجيب أوي يعني!" <chuckles>
ما بتقدرش عليه. <chuckles> آه. طبع <chuckles> آه، فأنتم الاتنين مش لاقيين <chuckles>
أيوه اللي هو ال اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. <chuckles>
أوكي، صح والله فعلًا طب صاحبك اللي أنت أقنعته ده، هل هو بدأ يشتغل أصلًا معاك أو يدوّر على شغلانة برّا هو كمان؟
أيوه <chuckles> بالضبط.

إيه بقى الحاجة دي؟
إن أنا آه، إن أنا كنت بادرس في الوقت ده، بادرس الدراسات العُليا، فكان بب تركيزي في الأول في الدراسات العُليا، وباحاول أشتغل في نَفْس المجال اللي أنا باعمل فيه دراساتي العُليا، في المسار المِهني الرئيسي اللي أنا رِجعت له دلوقتي في الآخِر، فهو الموضوع بدأ المفروض أبدأ بمساري العادي اللي هو المفروض أنا فيه دراستي العُليا وأبدأ في مسار، بس ما لقيتش شُغل فرُحت غيّرت الكارير، بس في نَفْس الوقت دراستي شغّالة وهكذا بقى.
آه. أوكي. أيوه. طَب يعني أ آه، يعني هي حاجة صعبة جدًا أصلًا، فكرة الضغط والإنتقال المُستمر ده، بس خلّينا في الأول خالص كده يعني أول مرّة أنت ما لقيتش فيها شُغل واضطرّيت تغيّر، أثر حاجة زي دي كان بالنسبة لك إيه؟
بالضبط آه، كانت صعبة. يعني ك كأثر كنت متضايق شوية في الأول إن أنا مش عارفة ألاقي شُغل في مجالي الرئيسي، بس كنت باهوّن على نَفْسي شوية إن أنا كده، كده بادرس في الدراسات العُليا فالدراسات العُليا تُعتبر جزء من آه. بالضبط آه وجزء من دراستي إن أنا باعمل الحاجة اللي باحبّها وما دام ما هي خلاص تكاليفها موجودة فأنا بالنسبة لي مش مش شايل هَم ما دام أنا قاد وكمان كانت هي
آه. آه، فهتلاقي شُغل بعد ما تخلّصها. آه، يعني هوّنت على نَفْسك.

بالضبط، بانام واصحى للشغل تاني، فما ما ما كانش عندي وقت خالص.
إمم. حاجة صعبة جدًا، طَب هل حاجة زَي كده يعني خلّتك تفكّر إن أنت تسيب الشغل أصلًا في أي لحظة؟
امم. آآ يعني في أوقات كتير، بس أنا كنت مبسوط بال بالناس اللي حواليّا، بجد يعني كان يمكن من أفضل الأماكن اللي اشتغلت فيها، بالضبط آه، هو ده السبب الرئيسي اللي خلّاني يمكن أفكّر كذا مَرّة قبل ما أسيبها، هو أي نعم سيبتها في الآخر، بس يعني كانت بالنسبة لي هي الحاجة الوحيدة اللي خ تخلّيني أتمسّك بيها، آه، ال ال ال صحابي اللي حواليّا، في الشغل ده.
بيئة العمل كانت جميلة. آه. تجربة جميلة. أوكي، طَب أنت يعني خلاص، أنت بتقول بقى إن أنت خلاص دي كانت آخر مرّة تسيبها، ورجعت لمجالك الأساسي، إيه السبب بقى اللي رجّعك يعني بَعد كلّ الانتقالات دي؟ وإن أنت رغم إن أنت كنت مبسوط أصلًا في البيئة بتاعة الشغل فيها؟
إمم. بالضبط، اللي رجّعني إن أنا خلاص بافنّش في ال في العملي بتاعي، باخلّص في العملي بتاعي بتاع الماجستير، وخلاص ما بقيتش محتاج القعدة في القاهرة بقى، وأنا أصلًا كنت كرهت حياتي يعني، وكرهت ال ال القعدة في القاهرة، عشان أنا مُغترب، أنا ما باحبش الاغتراب.
آه. آه.